Paano mo ba malalaman kung nahanap mo na talaga ang yung tunay na barkada?
Hmm. Para sa akin kapag tunay na barkada andiyan 'yong parang ano, eh, 'yong nakasuporta sila sa'yo, hindi ah, walang kampihan, walang 'yong hanapan ng simpatiya ng iba, ganyan 'yong talagang mafi-feel mong talagang lalo na 'yong parang 'yon nga 'yong parang kuwento mo, kuwento niya 'yong mga ganyan. Maganda 'yong mararamdam mong parang team kayo, suportahan kung saan man kayo masaya. Kumbaga parang yan meron kasi rin akong mga barkada lalo na may mga lalaki din, ganyan. Sa parang sa totoo lang, eh, sa kanila ko naramdaman 'yong tunay na barkada. Kasi, siyempre sa mga babae ang dami ko din naging kuwento kasi diyan, oo marami 'yong mga issue-issue kasi talaga, eh. Sa barkada
Ayun. Mm. Mm. Yes. Oo. Plastikan. <chuckles> Totoo 'yon. Oo, hindi katulad 'pag lalaki, talagang puro saya lang, 'no?
Oo, saya 'tsaka 'yon nga wala 'yong plas parang plastikan, 'yong mararamdaman mong tunay sila kahit magkuwento ka diyan parang komportable ka. Hindi ka takot magkuwento, mm, gano'n. Kaya parang nasa kanila, parang ayun kahit pa minsan, ang mga barkada ko kasi mayro'n ng mga, ah, partner-partner, ganyan. So, kung minsan sa mga partner din naman nila parang nagiging barkada ko na din gano'n. So, 'yon parang parehas lang din naman nila kaya parang comportable naman din akong magsiwalat ng mga problema ko, gano'n. 'Yon nga lang, may pagkakataon nga minsan siyempre, 'di ba, 'pag may barkada ka may ma may times minsan 'yong may parang hahanga sa'yo may mga ganyang pagkakataon, eh.
Mm. Yes ayun nga. Mm, yun din yung 'pag nagkuwento, mm. Oo. Mm. Ay oo, hindi naman na naiiiwasan talaga, mm.
Oo, kaya 'yon naman para sa akin kasi may nangyari kasing ganyan. Ayun naman sa sa akin hindi tunay kasi, eh, isa lang 'yong isang tao lang 'yon. Kumbaga may partner kasi ako, eh, siyempre may humahanga sa'yo na barkada, hindi siya masaya do'n. So, nagkaroon kami ng conflict dalawa, gano'n. Mm.
Oo. Okey, mm. Pero alam mo totoo yung mga sinabi mo, 'no, na 'pag lalaking kaibigan, talagang hindi ka niyan ikakanta kahit mag-rant ka diyan magsabi ka ng mga sikreto ganyan, pakikinggan ka nila. Makikinig lang yang mga yan magpapayo pero kaunti lang. Pero 'pag nagpayo yang mga yan, talagang iba yung dating para sa atin. Pa tapos ayun din, 'no, na totoo yung mga babae hindi naman sa inaano ko yung siyempre babae din tayo, ganyan. Pero kadalasan kasi kasi sa babae 'pag nagkuwento ko talagang ikinakalat minsan may dagdag pa. So mas ano rin talaga sa lalaki. So, ayan naman, o ito naman parang iaano ko lang sa'yo, eh, paano mo naman parang malalaman kung sinusubukan ka lang ng kaibigan mo o tunay ka nilang pinapahalagahan?
Totoo. Tama. Mm. Ayun nga eh. Yung tipong ano, ah, iba yung concern, eh, yung pag-alala nila sa'yo. Yun nga yung tipong parang 'pag ganyan, minsan yung kinakamusta ka nila kaagad, yung kabisado na nila kung paano ka kumilos, kung may problema ka ba, kung may maano ka ba, 'di ba may gano'n? May gano'n ka ri oo, gano'n, kaya parang ang sarap nilang kasama. 'Tsaka 'yun siyempre 'pag mga lalaki kasi tawanan lang, talagang yung parang siyempre may mga magpapatawa diyan, kulitan, ganyan. Tapos 'yon, alam yung mararamdaman mong sobra ka nila pinoprotektahan, 'yan, isa pa 'yan, kaya ang sarap pa ring magkaroon. Kumbaga ako kasi 'pag nagbarkada din, ako gusto kong barkada lang talaga, yung gano'n. Yun nga lang yung na nabahagi ko kanina, ah, ano, eh, yung meron nga isa talagang ganyan nag na parang ngayon nga wala na talaga, eh, hindi na kami naging magkaibigan, eh. Parang natiwalag siya sa ta sa barkada namin dahil doon, eh. Kasi nga maganda kasi 'pag 'pag barkada lang, barkada lang kasi minsan do'n nga nagkakaroon ng conflict. Tas ayon nga, do'n na nangyari, na parang nagka parang gusto-gusto nga siya, tapos parang yun nga, parang nagkasiraan. Parang hindi ko nga akalain, eh, meron pa palang gano'n din, isang lalaki din pa lang gano'n. Parang siniraan niya kasi yung partner ko, parang gano'n. Hanggang sa parang lumabo na, ganyan sama pati yung mga ibang barkada namin, parang nagalit na rin sa kanya. So para sa'kin, yun yung parang hindi totoo, yung parang siyempre kung totoo ka masaya ka para sa'kin, susuportahan mo na lang ako, mauunawaan mo, saka mm.
Mm. Ayon, mm. Parang hindi sila patay-loob, talagang nararamdaman ka nila, yes. Hmm, kulitan, mm. Ayun isa pa yan, mm. Oo. Mm. Mm. Hmm. Okey. Oo, totoo 'yon. Mm, pero siguro oo, medyo nage-gets ko din naman yung barkada mong yun. Siguro hindi niya na lang din napigilan yung nararamdaman niya sa'yo. Siguro talagang may nakita siya sayong katangian na, ah, talagang gustong-gusto niya. So okey na din yun na hindi na rin kayo nagka parang hindi na rin kayo nagkausap, ganyan. Baka mamaya kasi 'yan nga, baka mamaya masak magkasakitan pa kayong dalawa ng damdamin kasi mahirap yung ganun, eh, na mas lumala pa. Pero ito naman, ano yung parang pinakahuling bagay kaya na ginawa ng barkada mo na nagpapatunay or ayon nga, nagpatunay na maaasahan sila?
Ayo Mm. Tama. Mm. Ba 'yan minsan kasi sa partner nila, magkakaroon man siyempre babae may times nga minsan tal mayroon kasing gano'n din na partner nila. May times kasi pagseselosan ka, parang gano'n. Nakakatuwa kasi parang tulad niyan mapagtatanggol ka ng barkada na talagang sasabihing barkada ka, parang gano'n. Kasi minsan 'yon pag-iisipin ng hindi maganda ganyan. Kaya maganda naman sa barkada nam naman, ah, barkada ko na para talagang, ah, barkada lang talaga ang turing na kasi minsan may gano'n, eh. Hindi kasi maganda nangyayari kapag may ganyan na eh. Minsan pa nga dumadating sa puntong bina-block pa kami 'yong gano'n kaya so magtataka oo 'di ba? Tapos parang sa'min naiintindihan naman namin 'yon. Pero masarap talaga 'yong tipo kapag 'yan tu tulad niyan may barkada ka na talagang 'yong partner ng parang ma ah, ma-e-explain nila kung ano bang tipong barkadang mayroon kami. Kasi para sa'kin 'pag ganyan barkada barkada lang talaga. At 'yon naman din talaga 'yong gustuhin ko talaga kasi minsan ka lang magkaroon ng barkadang lalaki, eh, 'di ba?
Mm. Okey. Mm. Mm. Mm. Oo. Nangyayari 'yon. Mm. Okey. Mm. Yes. Per,o oo 'di ba sa barkada sa barkada kahit marami kayo may isa talaga na parang, ah, matalik mo diyan na kaibigan. Pero ito paano mo naman hinaharap 'yong hindi pagkakaunawaan sa barkada or isa sa matalik mong kaibigan?
Oo. Mm. Bale ayon 'yong kanina na ba sabi ko sa'yo na 'yong sa lalaki 'yong ma siya 'yong best friend ko talaga 'yong close ko talaga. Oo. As in siya 'yong sumbungan ko, siya 'yong sabihan ko ng mga sikreto. Oo ayon kaya parang siya 'yong parang ayon basta parang siya 'yong lahat. 'Yong sumbungan siya 'yong pinaka-close ko na parang isang iyak ko lang, isang problema ko lang, one call away agad nandiyan siya kaagad. 'Tsaka 'pag tuwing magkakasama kaming barkada lagi-lagi siya 'yong katabi ko, para kasi sa'kin parang kuya na ang tingin ko sa kanya. Hindi ko naman akalain na iba na pala. Oo.
Mm. Ay gano'n, kaya pala, eh. Mm. Kaya pala siya na-inlove. Mm. Kaya pala. Mm. Mm. Eh, sa kanya iba pala oo. Pero ito nga mm, ah, maliban do'n sa parang komportable kang nagsasabi ng mga sikreto sa ka sa mga kaibigan mong lalaki. Ah, ano 'yong mga parang simpleng, ah, bagay na nagpapakita na komportable ka pa sa kanila bukod do'n sa mga sinabi mo?
Mm. Mm. Oo, yung tipo kasi talagang nagsasabi ako ng mga personal na problema ko, eh. Yung kal oo. kasi una talaga, kaya ko sila ganun naging tropa, tropa kasi sila ng ate ko. Nauna talaga yung ate ko. Oo, tas naging close ko na din sila kasi pinakilala sila ng ate ko tas hanggang sa yun na, parang naka nagkatuwaan kasi nga friendly din ako. Marunong talagang makisama, hanggang sa parang naging komportable tas yun yun nga yung dati yung best yung yung pinaka-close din ng ate ko na lalaki naging close ko din talaga sobra kasi sobra okey naman siya, eh, komportable, eh. Lalo na kapag nagsasabi ka ng mga problema mo. Kaya talagang se secured talaga, hindi talaga nakakalabas yun. Tapos parang ramdam mong 'pag nagkukuwento ka, alam mo yung raram kampihan ka niya talaga, nakikinig, ganun talaga. Tas kapag may oo, parang mararamdaman mong may kakampi ka talaga hindi yung parang pagagalitan ka ganiyan tas o kaya issue na ng ganito, ganiyan. Kaya yun, kaya mas naging komportable ako sa kanya, kaya siguro yun nga. Oo, iba yung naging resulta, maging komportable.
Ayun, personal na. Okey. Ay, ganun. Oo. Mm. Mm. Hmm. Mm. Nakikinig talaga. Oo. Good listener talaga siya. Mm. Yun nga lang, eh, na-fall. <chuckles> Yes, sa sobrang pag-o-open mo ng ano, ayan sige nalaman ko na yung ano mo sige, crush na kita. Pero mm, eto naman, sa anong sitwasyon mo naman parang nararamdaman na talagang nagmamalasakit ang barkada mo sa'yo? Bukod dun sa pakikinig ha. Mm.
<chuckles> Mm. Yung Oo, yung tipong ano, parang may one time swimming din kasi kami ganun, siyempre puro girls kami ganiyan. Tapos siyempre alam mo parang masyado siya silang yung malasakit na 'pag may siyempre may hindi nga din naman talaga maiiwasan mamaya magkaroon nga naman din talaga ng away, may mga nagswi-swimming na ganiyan. Talagang ramdam mo yung sinasabihan nila kami tapos yung onting alam nilang magkakaroon ng hindi magandang pangyayari, andiyan na rin kaagad sila, ganiyan. Ti tipong talagang mapagtatanggol ka, yung malasakit na bilang kahit hin parang hindi na barkada minsan parang kapatid na nga, eh, parang ganun. Ang sarap sa feeling yung malasakit nilang ganun na talagang alam namin na kahit parang nag 'pag nandiyan sila, alam naming safe kami yun bang ganun, kasi alam ko yung malasakit nilang ganiyan. Tsaka yung tipong ano rin kasi sila, eh, yung hindi man sa matutuloy yung lakad kapag hindi kumpleto, dun palang mararamdaman mo na yung malasakit na parang andiyan, parang, ay hindi sila matutuloy kapag wala ka, tu tulad niyan minsan siyempre pinansyal din, mahirap. May time na ganun kasi eh ang time pa nun parang wala pa akong work nun, parang ganun. So parang nag-ano pa sila, nag-ambag-ambagan pa sila. Dun pa nga lang sobrang laki na talaga ng malasakit na ginawa nila sa akin, yung parang pinansyal pa. Parang nakakatuwa kasi tropa lang sila ng ate ko, tas naging tropa ko sila tas ganun na yung oo, tas ganun na yung grabeng malasakit na ginawa nila. Kasi grabe naman yung halaga ko dito. Nakakatuwa naman. Parang pamilya yung turing nila ganun.
Mm. Mm. Oo. Mm. Yes. Mm. Mm. Oo. Tapos naging tropa mo din. Mm. Mm. Pero sa ngayon 'no, talagang bibihira na yung ganiyan sa ngayong panahon. para kasing ang nangyayari, ah, parang ang circle of friends na lang is yung mga, halimbawa jowa mo yun o sige parang jowa jowa na lang ganun. Tapos magiging magkakaibigan ganun, hindi katulad dati na talagang, ah, okey solid na puro lalaki yan, tapos parang 1 of the ano ka pa 'no, <chuckles> one of the boys. Oo, ganun yung nangyayari. Pero eto ba, ano yung parang pinakamahalagang leksyon na natutunan mo mula sa mga barkada mong yun?
Mm. Tama. Mm. Oo, one of the boys ganon. Oo. Mhm, yung ano mahalagang leksyon talaga, yung tipong ano, eh. Sila ko ah, sa kanila ko naramdaman talaga, na alam mo yung sobrang secured. Kung ano man yung la yung personal na nilalabas mo, kasi siyempre habang tumatanda, marami talagang ano, eh, responsibilidad or problema na lumalawak, gano'n. So, parang siyempre sila yung takbuhan ko din. Kasi 'pag nagsasabi ako ng problema sa kanila, komportable 'tsaka alam kong hindi talaga nakakalabas. Tas yung payo talaga nila, alam mo, yung pang kuya talaga, gano'n. Kasi, siyempre, ang dami kong naging karanasan kasi sa babae na talagang 'pag nagsasabi ako ng problema, talagang nalalabas talaga. Tas mas nai-stress pa ako, parang gano'n. Kaya ayon, lalo na do'n sa kaibigan kong close ko talagang lalaki, sa kanya ko sinasabi talaga. Ultimo, minsan, kahit away-away namin sa bahay, sa kanya ko nasasabi. Kasi kilala na rin siya sa amin. 'Yon, kaya mas oo, parang kilala na siya sa amin. Hanggang parang 'yon, natuto kong leksyon din sa kanya na parang parang naging kuya na na rin kasi, eh, yung turing ko rin sa kanya, eh. Parang ang sarap ko ring magkaroon din. Sa kanya ko naramdaman na may gano'n pa pala ring klaseng lalaki, na parang magiging best friend mo talaga. Kasi sa tagal ng panahon, hindi kasi ako masyadong palakaibigan sa lalaki talaga, simula lang nung napakilala, oo.
Mm. Oo. Ayun. Mm. Mm. Mm, tatagos talaga. Mm. Okey, mm. Mm. Oh, tignan mo. Mm. Mm. Oo. So, do'n mo lang, eh, ang kaso nga lang. Na-misinterpret din siguro yung mga pag-open-open mo ganyan. Akala niya, "Ay baka gusto din ako nito." Pero ito 'no, dahil nabanggit mo nga yan yung mga pag nag nag-usap kayo, ganyan. So, paano mo nalalaman kung talagang interesado sila sa buhay mo? Hindi lang basta nagkakausap kayo ng mga personal na bagay ah. So, paano?
Ayun nga, eh. Totoo. Mm. 'Yong tipong ano, isang sabi ko may problema 'ko pupunta agad sila, gano'n. Kaya ba parang ang sarap lang sa feeling, 'yong parang 'yan one call away lang. Yung tipong 'pag sinabi ko lang may problema ako, nagse-set na kaagad sila ng ano, "Oh may problema daw si ganto, punta tayo," ganyan. Kaya parang nakakatuwa kasi may oras sila. Hindi lang alam mo 'yong parang syempre iisipin ko may mga kanya-kanyang ganap 'yon, may kanya-kanyang trabaho, ganyan. Tapos may ta's medyo malalayo pa 'yong mga bahay niyan. Nakakatuwa na naglalaan sila ng oras. Talagang dumadating talaga sila agad, parang ganun. Minsan umaga pa nagsasabi ako mga gan'to, ganyan, kagabihan biglang ayan na, pupunta na kaagad sila. Ta's biglang ayan may pa-food trip, parang papa-anuhin nila 'yong loob ko. Hanggang sa papatawanin na nila ako, hanggang sa parang maging okey na ako, gano'n. Kaya sa mm.
Oo. Mm. Mm, ang galing 'no. Mm. Okey. Pero alam mo mm. Pero ito naman 'no, paano mo naman parang nakikita yung pagkakaiba ng tunay na kaibigan sa taong kasama mo lang sa saya? Kasi magkaiba 'yon eh. Mm.
Oo. Totoo. Ayan bale kung sa lalaki man, 'yon kanina yung nabahagi ko. Kung masaya sya sa'kin, suportahan niya ako kahit saan, kahit sa pa partner man, kahit saan man talaga, 'yon 'yong tunay talagang kaibigan. 'Yong hindi naman din, kung sa lalaki man din, siguro 'yong ano eh 'yang tipong 'yan, hindi ko akala, hindi ko alam na may tinatago pala siyang lihim. Do'n ko lang din nalaman, 'yong pagkakataon, oo nakakalungkot. Kung sa babae naman, 'yon din, ah, usual na talagang, ah, 'pag nasasabi mo 'yong mga problema mo, talagang nalalabas. 'Tsaka 'yong hindi naman tayo sa nag-aassume, 'yon parang naiinggit sa'yo, lalo na 'pag may naa-achieve talaga. Kasi 'pag 'yong inggit, do'n na 'yon lumalabas 'yong gagawan ka ng hindi maganda, eh, ayun 'yong magan ayun 'yong maraming beses na nangyari sa akin. Kaya parang nalapit din ako sa mga barkada talagang lalaki, dahil din sa mga pagkakataon na gano'n. Sa totoong kaibigan na babae meron ako, sobrang close na talaga friend na talaga ano, masasabi ko may takot siya sa Diyos. Na masasabi kong ano, eh, totoo talaga siya sa'kin, na minsan pinagpi-pray niya pa nga ako, na sa mga problema ko. Parang hindi siya titigil hanggat 'di ako nagiging okey, parang gano'n. Kahit ngayon magkalayo kami online na lang, kasi ngayon sa probinsiya na siya, eh. Siya pa 'yong lagi nangangamusta, kung okey na ko ganyan. 'Yon 'yong para sa aking pagkakaiba ng totoo sa hindi, gano'n.
Mm. Ayun, mm. Mm. Lihim na pagkati pagtingin pala. Mm. Yes, oo. Mm. Mm. Wow, mm. Mm. Mm. Okey. Pero ito naman, ano naman yung mga maliliit na bagay na ginagawa nila, na nagpaparamdam sa'yo na espesyal ka sa kanila?
Mm. Ay oo, 'yong tipong kahit simpleng pakikinig lang, ang laking bagay na kasi sa akin no'n, eh. Lalo na kasi ako napa oo napaka-emosyonal ko kasing kong tao kasi talaga. Ah, masayahin ako, pero pagdating talaga sa problema, 'yon do'n ako minsan, kahit konting bagay naiiyak na kaagad ako, ma Para sa akin 'yong pakikinig lang, 'yong ramdam ko interesado silang makinig sa akin, kasi minsan may times na, nakikinig nga pero parang wala na lang pagtapos no'n. Akin, kahit 'yong simpleng pakikinig, tapos hanggang sa parang lumawak na. Ta's yung parang, hanggang sa parang ayon na, lumalawak na yung pakikinig nila sa akin. Hanggang sa parang aayain na ako kumain, mag-bonding hanggang sa maging okey ako. Do'n pa lang parang ang laking bagay na sa akin na kahit do'n oo, sa pakikinig, gano'n.
Oo. Uy, oo, naman problemado lalo. Mm. Mm. Mm, oo, nangyayari 'yon. Mm. Yes, mm. Mm. Hoy, grabe 'no, ang ganda nung mga naibahagi mo about sa yan nga, sa tunay na barkadahan. Ah, maraming salamat sa pagbabahagi mo.
Mm, ayon din, maraming salamat sa masayang kuwentuhan.